Um, hindi, eh. Kasi parang kapagka ang ingay ng social media din talaga, eh, di ba? Ayan yung kung ano-ano yung nafi-feed din sa'yo na information na parang, ah, magulo ang pulitika, um, andiyan yung mga weather na hindi mo maintindihan, may mga super typhoon, andiyan yung mga matitinding earthquake. Ah, basta hindi nakakatulong din, ang social media sa pag-escape. Ah, lalong maingay, mas maingay siya. Um, kung hihingi ka man dun ng ano, ng parang, um, opinion or ano, di ba? Parang sa personal nga, eh, merong nag-aalok sa'yo na ng ano, di ba ng ng sarili nilang opinyon at ano, na mga kaibigan mo pa. Anong pinagkaiba nun sa social media kung dun ka magbabase, dun sa ano, sa magiging desisyon mo sa buhay, di ba?
Mhm. Yes. Mhm. Tama. At Mm. Tama. Mm. Pero kung sakali 'no, ah, ano ba yung maipapayo mo sa mga taong, ah, parang gulong-gulo ngayon, ang daming iniisip, ang daming pressure. Tapos parang gusto lang nilang ano, ah, magkaroon muna ng time para sa sarili na nila. Ano naman yung masasabi mo para sa kanila?
Ayan. Mhm. Ayan, hindi masamang mag-pause, di ba, ng pansamandali. Ayan, ah, huminga ng malalim, ganiyan. Ah, huwag mo na isipin yung ano, hindi hindi totoo yung tinatakasan <scoffs> niyo, di ba? Kasi wala namang ibang aayos niyan pagka pagdating mo ba, bayad na ba yung may bumun may nagbayad ba ng utang mo? Wala naman, di ba? Ikaw rin ang haharap. Oo, ganiyan. So walang walang masama na mag-pause. Walang mag, ah, masama na parang ano, ah, parang, um, ano, ah, magpapahinga ka lang, babalik ka babalik ka naman, 'di ba ganiyan. So, oo, gawin na 'yan natin 'yan kung ayun yung ano, sabi nga nila, um, "We change for the better." ganiyan. So, lagi nating pipiliting ano, pagbalik natin better na tayo, di ba? Hindi yung parang pagbalik mo, ganun pa rin, oo, 'di ba sayang, <snorts> sayang yung ano yes. Oo, sayang yung pag-renta dun sa kung saan ka man <scoffs> lupalop ng ano, di ba at hindi mo na-enjoy. Di ba pagbalik mo, mas mahina ka, walang ano, so pa kailangan pagbalik mo, malakas ka na, di ba? <sniffs> Kaya mo nang harapin, unshakeable ka na, kung baga, ganiyan.
Mhm. Mm. Ay, totoo, yes. Mhm. Yes. Mm. Sayang yung pag-escape, yung pamasahe. <laughs> Naku. <scoffs> Mm. Mm. Hmm. Alam mo nakakatuwa ano yung mga impormasyon na naibahagi mo. Maraming salamat sa'yong, ah, oras.